Allora mi sarebbe piaciuto prendere delle lezioni di canto, però non l'ho fatto, quindi lo facevo anche quello alle medie e poi mi è sempre piaciuto cantare perché già, ehm, quand'ero piccola, c'erano tutti quei cartoni animati dove le principesse, le le eroine sempre cantavan, cantava, ero tipo: "No, bellissimo!" Sì, e poi tanti altri cartoni, no, che c'erano. Uhm, erano tutti che cantavano, no, tipo da l'Incantevole Creamy, poi c'erano tanti altri, le Mermaid Melody e così via. E quindi niente, mhmm, diciamo che m'è presa sì, mi piaceva tantissimo, mi piaceva veramente tanto e quindi lì ho detto: "Okay, alle medie voglio fare c'è il coro? Faccio il coro." Poi ho continuato, diciamo da sola, sempre, tipo alle superiori avevamo un laboratorio musicale bellissimo, a scuola.
Mh-mh. Certo. <chuckles> La Disney, no? <laughs> È vero sì, effettivamente. <chuckles> Mh. Lì hai capito. Eh. Okay. <laughs> Tipo che di cosa?
Laboratorio musicale, cioè nel senso erano c'eran c'erano vari strumenti, noi potevamo andare lì, suonare, uhm, cantare, c'erano le pareti quelle là insonorizzate, quindi esatto sì, e quindi diciamo che eravamo noi lì che mhmm, insomma, uhm, io e altre persone avevamo creato una band e ci esibivamo sì, ci esibivamo tipo quando c'erano magari degli eventi scolastici in cui dicevano: "Okay, adesso si esibisce la band della scuola." E quindi c'eravamo noi, io che cantavo, sì, sì, sì.
Che bella iniziativa. Ma dai che carini. <chuckles> Ah-ah, ah. Belle esperienze sin da giovane, no, da piccolina proprio.
Sì, sì. La voce, avevo 14 anni
Però mi chiedevo, in che momento hai, uhm, scoperto di avo avere una voce così particolare, così da sostenere poi, appunto, la figura del sovrano?

Allora i miei genitori in realtà non non s non suonano strumenti. A mia mamma piace cantare però no non canta bene, okay. Ehm, però dev a entrambi piace un sacco la musica. Quindi quindi c'hanno trasmesso questa passione per la musica e noi l'abbiamo, ehm, diciamo aumentata esponenzialmente, sì che, abbiamo mio fratello poi è bravissimo a suonare la chitarra per esempio. Ha varie chitarre, sì. Ha la chitarra classica, la chitarra acustica, c'ha la chitarra c'ha 2 chitarre elettriche molto belle. Sì. Ora si è pure comprato il basso, quindi, uhm, e capirai. E lui alle medie suonava anche la tromba, per esempio.
Ah, no? Mh. <laughs> Okay. Colta appieno. <laughs> <chuckles> Anche? Ah, però. <chuckles> <chuckles> Ah, vedi. E quando fate riunioni familiari, magari, ehm, voi portate gli strumenti per creare questi momenti magari anche di gioia, perché la musica, uhm, a questa prerogativa, no: uhm, di far unire le persone a cantare insieme, anche solo a volte a ballare, chi non si sente di di cantare appunto. Voi suonate per i vostri familiari, per gli amici, vi capita?
Mh-mh. Allora, uhm, solitamente no. Mio fratello suonava ehm, sì, suonava tanto quando c'era mio nonno ancora. Ehm, però, uhm, diciamo che al massimo, uhm, canto io, cioè nel senso, ehm, se capito in delle situazioni in cui siamo in un posto dove c'è il karaoke, poi i miei parenti sono fissati col karaoke; <laughs> e quindi e quindi sì, stanno là sempre, poi si mette pure mio padre, dopo che, uhm, è stato lì bello con il con il vino, <chuckles> e che è è bello preso. Esatto.
No? Mh. Addirittura. <laughs> <laughs> Quello aiuta, no, <chuckles> a f a togliere i freni inibitori. <chuckles>
Sì, e poi mi dicono: "Dai Sara, vieni!" E quindi e quindi lì sì, sono sono là che faccio: "Okay!"
<laughs> E lì si parte. <chuckles>

Allora, guarda sono sono tanti, <giggles> però sì dicia no vabbè dai sono pochi in realtà, però sono alcuni sono un po' particolari. Per esempio, vabbè di base suono il pianoforte e la chitarra, okay, e poi vabbè come tutte le persone al mondo, il flauto dolce imparato alle medie, che quello non credo che possa essere lo me si met tipo met lo metto nel curriculum, <chuckles> ehm, e poi suono anche l'ukulele, che è la chitarrina e la kalimba che è molto dolce, sembra quasi un carillon.
Ah sì? <chuckles> Bello. <laughs> Certo. <laughs> <laughs> Che carina. <chuckles> Ah. Che bella scelta di strumenti tra l'altro, perché poi è interessante anche il fatto che, ehm, siano tutti strumenti che esprimono le note in un modo molto dolce appunto. come dici tu, no, e mi chiedo però, uhm, come hai appreso, lo perché comunque differiscono molto, no, nell'utilizzo di questi strumenti.
Esatto, particolare. Mh-mh. Allora, dipende perché per esempio il pianoforte, diciamo che i miei genitori, uhm, avevano regalato la chitarra a mio fratello da piccolo e quindi poi, uhm, l'hanno fatto anche con me, ma a me hanno preso il pianoforte, quindi un una tastiera. Eh sì, sì, ma certo, infatti mi avevano preso una tastiera, non è che il proprio piano magari, ehm, sarebbe stato bellissimo. <chuckles> E niente e quindi lì, uhm, diciamo che ho imparato un po' da piccolina tipo a 7, 8 anni e poi ho fatto 3 anni alle medie e ho continuato poi da sola. Mi è sempre piaciuto
Mh-mh. Eh u un po' c'è un po' di differenza però okay. <laughs> Ah-ah. <laughs> 3 anni di conservatorio musicale vuoi dire?
No c'era tipo il rientro il pomeriggio per gli strumenti musicali, no?
Ah che bello.
Si poteva sì, sì. E quindi io ho imparato lì per bene poi, uhm, le varie cose, no il solfeggio, il pentagramma, la chiave di violino la chiave di
Certo, quindi sai leggere gli spartiti, sai perché stai suonando una nota piuttosto che un'altra e quindi hai una competenza comunque, mhmm, diciamo professionale, non da autodidatta, no?
Sì.